ไม่เชิงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะเพื่อคนรอบข้าง คือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองอะค่ะ คือ อ่า อย่างในการกลับไปเป็นวีซ่าทำงานนะคะ ก็ต้องสอบภาษาอังกฤษค่ะ สอบ IELTS ก็จะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียนเลยนะคะ ก็คือเราก็สอบมา ห้า รอบ คือคะแนนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไรเงี้ยค่ะ คือเราก็จ่ายเงินเองด้วยนะคะ ค่าสอบครั้งหนึ่งก็เกือบ 10,000 คือแพงมาก หาเงินเอง สอบเอง อย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะมานั่งถามคะแนน "เออ คะแนนรอบนี้ผ่านหรือยัง?" พอเราบอกว่า "อ๋อ เราติดแค่ พาร์ต อ่าน เงี้ย พาร์ต อื่นเราผ่านหมดแล้ว" เออ เขาก็จะแบบ "โอ๊ย หมดปัญญาแล้ว" นู่นนี่นั่น คือเงินก็ไม่ได้จ่าย มานั่งวิจารณ์อีกนะคะ เราก็พยายามสอบเอง อ่านหนังสือ ไม่ใช่ว่าเราไม่อ่านหนังสือนะคะ เราอ่าน เขาก็เห็น อา สุดท้ายสอบผ่าน
ค่ะ อ๋อ เพื่อตัวเอง ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม จริงค่ะ IELTS จะแพง อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม คือ ค่ะ อา ค่ะ ใช่ คุณมีพลังบวกค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะจากที่ดิฉันฟัง เพราะว่าจากที่รอบข้าง ค่ะ
ไม่ คือต้องคุยกับเพื่อนค่ะ คือถ้าคุยกับคุณแม่นี่คือพลังงานลบตลอด เพื่อนก็จะแบบว่า "เธอสู้ ๆ เธอสอบผ่านได้เนี่ย เดี๋ยวเธอก็สอบผ่าน" ส่วนแม่จะพูดว่า "หมดปัญญาแล้ว โอ๊ย" คือตอนนั้นเราท้อแล้ว เราไม่อยากจะสอบแล้ว ใช่
อ๋อ <chuckles> อืม จริง อ๋อ จริง ใช่ค่ะ ถ้าดิฉันได้ยินแบบนี้มันจะรู้สึกท้อ คือ ณ ปัจจุบันยัง ยังรู้สึกดีที่แบบแม่เขาไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราแล้ว คือเรารู้สึกว่าแบบเขาจะแค่ถามว่า "เออ วันเนี้ยเป็นยังไงบ้าง?" แค่นั้น แล้วเขาจะไม่มาแบบ คือตอนเนี้ยคุณแม่เราจะแบบไม่มา ยุ่งเกี่ยว แล้วเขาจะมีแบบคล้าย ๆ ว่าเขาจะหากิจกรรมของเขาทำอะค่ะ จะเป็นแบบไปอะไรของเรา เขาก็ช่าง ก็แล้วแต่ คือเราจะแบบ เราจะไม่แบบไป ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของกันและกันแล้ว เพราะว่าถ้ายุ่งเกี่ยวเราจะเกิดแนวปะทะเหมือนคุณ แล้วจะกลายเป็นแบบไม่ ไม่คุยกันเลย อย่างเงี้ย คือเรารู้สึกชื่นชมคุณมากเลยที่แบบ <tsk> คือมีพลังบวก แล้วค่อนข้างที่จะแบบไม่ ไม่ไปยึดติดกับคำพูดของแม่ ซึ่งบางทีเรายังรู้สึกว่า ตัวเองยัง ยังทำไม่ได้เลย เพราะว่าตัวเองยังจะเป็นคนที่กังวลกับคำพูด คือเล็ก ๆ น้อย ๆ อะจะเป็นคนแบบคิดเล็กคิดน้อย แล้วจะเอามา มาคิด คิดซ้ำ คิดไปคิดมา เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม เป็น เป็นเหมือนกันค่ะ เป็น เป็นค่ะ แต่ว่าต้องคุยกับเพื่อนค่ะ คือพอคุยกับเพื่อนปุ๊บ เพื่อนก็จะแบบว่า "เออ ลองสอบอีกสักรอบหนึ่งไหม" อะไรเงี้ย เพราะว่าเราอะบอกเขาว่า ไอ้ reading การอ่านน่ะค่ะ ที่เราไม่ผ่านอะ เราอาจจะได้ชุดที่ยากด้วย พอเราไปสอบเว้นแค่ 5 วันนะคะ ผ่านเลย ใช่ เพราะว่าเราขาดแค่ ศูนย์จุดห้า ไงคะ มันแค่ไม่กี่ข้ออะค่ะ นิด ๆ
อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม สุดยอด ค่ะคุณ สุดยอดมาก ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะคะ กับ เอ่อ กับแรงผลักดัน แล้วก็จะขอเป็น กำลัง ใจให้ตัวเองด้วย เพื่อที่จะได้สู้กับการเปลี่ยนแปลงทางนี้ แล้วก็หวังว่า เราจะแบบประสบความสำเร็จในทางที่เราเลือกเหมือนกัน ค่ะ
ใช่ ค่ะ อือ ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ก็ต้องขอบคุณมากเช่นกันนะคะ ก็ถือว่า เอ่อ เป็นการมาแชร์กันเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ เพื่อให้คนอื่นยอมรับ ก็ส่วนตัวตอนนี้ก็จะเน้นแบบเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองมากกว่านะคะ อา ค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
ค่ะ จริง ใช่ค่ะ อืม ชอบคำพูดนี้มากเลยค่ะ ดิฉันจะนำไปใช้ด้วย ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะที่ร่วมแชร์ ค่ะ สวัสดีค่ะ